Volevo farti una domanda un po' particolare visto che ti sto parlando, ehm, ed è ehm, cosa sceglieresti in una circostanza, ehm, tra tacere o parlare? E se puoi anche diciamo, ehm, dirmi a seconda della circostanza cosa scegli di fare.
Allora, partiamo col fatto che sono una persona, ehm, estremamente onesta.
Mh-mh.
Quindi cosa succede? Che anche quando, in base all'occasione, decido magari di tacere, mi si legge tutto in faccia.
<snorts> Quindi parli c c con l'espressione.
Sì, sì, io son la propria so' proprio la classica persona che se mi guardi tu individui assolutamente quali sono i miei pensieri e tendenzialmente quando ho a che fare con le persone il pensiero principale è il disgusto, e me lo vedi!
Okay, quindi l'espressione che che fai è proprio quella del disgusto, quando non sei quando non sei d'accor
È proprio quella del disgusto. Hai presente come il film che in questo momento Inside Out?
Sì, sì, sì, sì.
Che c'è quello verde che è disgusto, ecco sono io.
Sì. <chuckles> Okay. <chuckles> Beh, è s è rappresentativo, è rappresentativo.
Sono esattamente sono esattamente io. Assolutamente sì. Poi ovvio che con il diventare grandi in automatico si cerca sempre di, ehm, calibrare bene, ehm, per quanto io sia una persona che al di là della battuta, ehm, io amo moltissimo parlare e parlare chiaro.